Oh, sehr gute Frage tatsächlich. Ich finde halt interessant, wenn's, ähm wenn ich Serien dazwischen drin finde oder generell 'ne andere Serie gucke, während ich auf 'ne andere Staffel warte. Ich vergleiche jetzt nicht unbedingt die komplette Serie oder die Handlung, sondern, ähm, das Cinematische, wie halt die Kamera gemacht ist, wie halt die Aufnahmen sind, wie der Look ist, wie wie wie hochwertig das aussieht, wie g billig das aussieht. So Sachen vergleiche ich tatsächlich schon, aber auch einfach, weil ich aus der Materie halt komme.
Mhm. Mhm. Ja. O okay. Ja, das heißt, würdest du auch aktiv nach, ähm, nach der Produktionsfirma suchen und schauen, was die noch so gemacht haben?
Ja. Das mache ich tatsächlich immer, ja. Also, ich schaue immer, wer die Serie gemacht hat, wer hat die geschrieben, ähm, wer hat die Kamera gemacht, wer hat das directed, das Ganze. Ähm, da bin ich schon wie gesagt, wenn's um sowas geht, dann bin ich schon 'n Nerd, ja.
Okay. Ja. Okay, klingt klingt wirklich spannend. Ähm
<giggles> Genau.
Was im Übrigen die erste Frage von mir war: Ist es eher was für Nerdige? Und mittlerweile hast du's beantwortet. Das ist auch hochinteressant. <laughs>
Ja Ja, genau, jetzt, wenn wir wieder auf die Leinwand zurückkommen, tatsächlich doch eher was für Nerdige, ja, beziehungsweise ja, ja, Liebhaber, würde ich einfach sagen, ja. <giggles>
Was im Übrigen die erste Frage von mir war, ist es eher was für Nerdige? Und mittlerweile hast Du es beantwortet. Das auch hochinteressant. Ja, sehr gut. J okay, das ist 'n gutes Wort. Für Liebhaber, ähm. Was was ist denn dein dein Lückenfüller aktuell?
Für Liebhaber, ja.